Allora volevo parlare, ehm, del mhmm, del modo in cui riesci a gestirti, ehm, a gestire il tuo tempo, tra studio e magari relazioni tra gli amici, quindi uscite con gli amici, come ti ti relazioni in tal senso?
Ciao. Allora, uhm lo i gestire il tempo tra studio e vita sociale con vi ehm, con gli amici effettivamente è fondamentale, anche perché poi bisogna vedere, mhmm, gli amici per mantenere le relazioni e comunque, ecco, procedere nei propi nella propria carriera scolastica, mhmm, per dire, universitaria, e poi si spera nel lavoro. Ehm, allora giornata tipo per me è, ehm, o la settimana tipo, generalmente la la mattinata la passo in università
Certo. Assolutamente, sì. Okay.
ehm, fino a dalle 8 fino alle s quatt quattordici diciamo, sì, alle 2 del pomeriggio. All lì già in verità incontro a alcuni amici, perché facciamo loc i im il corso insieme. Però, uhm, io sono già una facoltà più di giurisprudenza, okay, e i miei quasi tutti gli altri i miei amici sono ingegneri, okay, quindi, ehm, bisogna incontrarsi prima o poi e tendenzialmente o lo si fa la sera, però non verso il fine settimana, quindi dal giovedì in poi.
Sì. Mh-mh. Okay.. <chuckles> Sì.